Ừ, không, bạn nói đúng, nhưng mà mình thì, à, lâu rồi chưa ăn mặn, trừ bún đậu mắm tôm thôi, chứ thật ra
Ờ. Ừ. Hông, nhưng mà như thế này, như mấy này em ăn như vậy là cũng tốt á, tại vì thật ra cái con mực ở ngoài biển á, mà bắt vô mà nó còn sống á, là, kiểu như, nó cũng còn nhiều dưỡng chất á. Tại vì khi mà em nấu em hấp con mực hoặc là em luộc á, nó đã ra hết nước của con mực rồi. Thì ăn thì nó cũng ngon á, nhưng mà nó không có còn nhiều dưỡng chất giống như con mực còn sống. Đấy, ừ, nên là khi mà em ăn mực mà ăn được với nước mắm mặn á thì cũng ô kê, tại vì nước mắm mặn và nước là nó cay á là nó đã sát trùng cái con mực rồi. Đấy, nên là nếu mà ăn được mà, kiểu, sao ta, cơ địa tốt, bụng tốt, chịu được ấy, thích nghi được á là th là ô kê. Ừ. Hồi xưa thì chị cũng có thử ăn, a, ăn, a, ăn bạch tuộc á. Em biết ăn bạch tuộc mà mấy con mà bạch tuộc mà bạch tuộc sống á, mà, kiểu như, cắt ra cắt ra mà cái rau nó còn nguây nguẩy, nguây nguẩy á. Ừ, chị ăn chị ăn được cái, à, cái rau bạch tuộc đó ăn với mù tạt. Đấy, mù tạt á em biết có đúng hông? Ừ.
À, vâng, vâng. Ừm. Ừm, à, vâng. Ừm. Ừm, à. Ừm. Ừm, vâng. Ồ! Wow! À. Ừm, ừm. Ưm. Ừm. Ờ, biết ồ, biết, biết, biết. Wow! Ừm, ồ! Ở cái à, thực ra biết, đúng, đúng, đỡ chị cái đấy cũng khá ổn chứ, mặc dù cũng hơi hơi, ờ, ối giời ơi tí nhưng mà vẫn đỡ ấy. Đấy, ờ, ừm.
À. Ừm, ừm. Ừ. <laughs> Thì nó còn sống mà, thì cái râu của nó, cái râu con bạch tuộc nó cũng nguây nguẩy, nguây nguẩy, nó còn nó còn tươi mà, chưa có qua chế biến, nhưng mà khi mà phết cái, a, mù tạt nè, rồi chấm với lại mấy cái tương hoặc là mấy cái đồ mà cay cay á. Tại vì, ý là, mấy cái món, mấy cái đồ mà nó có tính, ơ, sát sát khuẩn á, nó nó nó khiến cho cái nó nó tiệt trùng được cho cái miếng thịt ấy, thì ăn cũng ô kê mà. Thì nói chung là chị ăn được chắc chừng vài miếng thôi chứ không có ăn được nhiều, ừ. Trời ơi!
Ừm. Ừm, vâng, vâng, thiệt. Ừm, ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Thì chắc ờ, vâng. Ừm, em thì chắc em ăn em em húp nguyên con á.
<laughs> Trời ơi, thì đó, nãy chị nghe em nói là nguyên con mực mà em bỏ vô chén nước mắm mà em ăn được là chị cũng bái phục em rồi. Nó mặn lắm! Sao ăn nổi hay vậy? <laughs> Ừ. À!
Đầu tiên ngay Bởi mình ngâm, mình mình chấm. Ờ, mình mua một chai Pepsi, đã lắm chị ơi! Đã đã quá, Pepsi ơi!

Ừm, ờ, lần đầu em ăn thì thấy nó <sucks teeth> nó y chang ăn phô mai kéo sợi.
À! <laughs> <laughs> Phô mai kéo sợi hả? <laughs> Chị thì giống đó, chị chị thấy nó giống sữa. <chuckles> Chị thấy nó giống giống sữa đặc mà nó n nó nó giống cái loại sữa đặc mà nó không có đường đó em. Cái sữa đặc mà nó hổng ngọt á, chị thấy nó giống vậy á. Ờ.
Vậy à? Ờ, ăn Ừm ăn, ưm, đúng. Ừ, đúng đúng. E em em em thì nó cũng sao na ná với phô mai kéo sợi cũng như nó <sucks teeth> đúng, như chị nói, nhưng mà em hông biết nữa. <laughs> Kéo sợi thiệt.
<laughs> Ờ. Ờ. Nhưng mà chị ăn thì chị hổng dám nhìn. Cái lần đầu chị ăn cũng vậy luôn á, mà giờ cho chị ăn lại thì chắc cũng vậy thôi á. Tại vì, ừm, cái kiểu cái con đó nhìn thấy thấy nó nổi da gà á, không biết tại sao nữa. Không dám nhìn nó lúc ăn. Ừ.
À, vâng. Ờ, hông, ừm. Ừm. Ờ, thiệt em cũng em cũng có đồng quan điểm luôn, cũng ớn lắm. Ừm.
Ừm. Ừ. Đấy. Nhưng mà nhưng nhưng nhưng mà thí dụ như em thấy cái món đó, em thấy có gì đặc biệt hông? Thí dụ như kiểu như, ờ, là em đúng là em đi miền Tây là mới có món đó, mấy mùng kha ừm, mấy cái vùng khác đâu có đâu, đúng hông?
Ờ! Ừm. Ừm. Ừm, à! Ừm. Ưm, em nghĩ, thì, à, đặc biệt, thì đúng như chị nói chỉ có vùng đấy có thôi. Chắc nó, ờ, núp ở hết mấy cái cây dừa Bến Tre hết rồi.
Ừ. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Tại vì á, tại vì thật ra cái món mà đuông dừa á là cái món cực kỳ mà bổ dưỡng luôn á. Tức là, kiểu như là, cái cây dừa nó phải chết đi để cho cái con đuông dừa nó sống dậy. Ừ. Thì bao nhiêu tinh túy, dưỡng chất dừa là nó nó vô cái con đuông dừa đó hết rồi. Và thực tế là, kiểu như nó làm sao ta? Gọi là đặc sản Bến Tre luôn á. Tại vì Bến Tre nó có quá nhiều dừa, đâu phải ở đâu cũng có dừa giống như Bến Tre. Mà dừa dừa gọi là dừa mà nhiều dưỡng chất, à, hoặc là cái cây dừa nó tươi tốt mà cái trái trái dừa nó tươi nó xanh rồi đấy. Cho nên là cái cái con, ừ, cái con đuông dừa là nó hấp thụ biết bao nhiêu dưỡng chất. Em thấy nè, thí dụ như ở mấy, ơ, như khu miền biển đồ đấy, cũng có cây dừa á, ừ, nhưng mà đâu có ai để cho có đuông dừa giống như ở ở Bến Tre đâu, đúng hông? Thì đấy, ừ, nên là, kiểu như, theo như chị nghĩ là, kiểu như, cái con đuông dừa nó giống như, kiểu, đặc sản ở Bến Tre luôn á. Tại vì nó mắc nó mắc tiền, mấy cái đặc sản nó mắc tiền cực kỳ luôn. Để mà có một cái con đuông dừa là nó hi sinh nguyên cây dừa rồi. Ừ. Ừm.
Ừm. Ừm! Ừm, hiểu. <chuckles> À, vâng. Ừm. À, vâng. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À! Vâng. Đúng, đúng vậy. Ừm, đúng, đúng, đúng rồi chị. Ừm. Ừm. À, vâng. Đúng, đúng rồi đấy. Ừm, vâng. Ờ, ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ồ, thiệt! Ừm, thiệt nó tốn. Thiệt cũng hơi, a, à, em nghĩ nó cũng hơi tốn thiệt, tức là kha khá thời gian ấy. À, ờ, với lại nhưng mà dù gì gì nữa thì nó ăn chả khác gì ăn, ơ, ơ, mực c cái con mực mà ở mực mà ngâm vô nước mắm, ơ, mắm cay ấy, ngâm vô mắm cay rồi ăn sống luôn ấy. Ừm. Chắc chị cũng thấy rồi nhỉ?
Ừ. Thì bởi vậy. Ừm. Ờ. Mực. Ngâm. <laughs> À! Vậy á hả? Mực ăn uống sống cơ, à, mực mực nguyên con mà em ăn được á hả?